Здравствуйте!
Добрый день!
Добрый день! Мне, вот, было очень интересно у вас узнать
Мгм.
как же хобби помогает заводить новых друзей?
Спрашивайте. Как же хобби?
Есть ли у вас мнение на этот счет или какой-то опыт?
М. Интересно, у меня, знаете, есть хобби. У вас есть хобби?
Конечно, у меня есть хобби.
А, вот, я люблю, к примеру, играть на гитаре. А вы?
Отлично. А, я люблю бегать, и, как говорится, кататься на велике. Ну, ещё у меня есть кофейное хобби, но я не знаю, как бы, с ним сложно найти каких-то себе друзей, <chuckles> потому что на всякие активности не ходишь, вот.
Мгм. М-да. Бегать? Мгм. М-да. Понятно. Мгм. Это интересно, на самом деле. Хм.
Мгм. Мгм.
<tsk> А, ну, о, как бы, вот, знаете, это, там же, а, когда вы, вот, там, гуляете, да, или, вот, хо там, на велосипеде, как говорится. Да? Вы всё равно всегда можете найти кого-то, а, кто разделяет ваш, скажем так, а, интерес, да?
Конечно. Мгм. Мгм. Да, конечно, товарищей по по велосипедам, на самом деле, немало, и это нормальная такая тема. Как бы, люди часто, э, занимаются, э, всякими вело этими, м, как говорится, велопрогулками, велогонками, велозабегами, заездами. А, потом, например, есть э эти, как его, м, всякие группы, знаете? Типа вот такие вот. Ну, и много и чё интересного, на самом деле.
Мгм. Ну. Гонками, там. Мгм. М-да. Конечно. Мгм. Абсолютно. Очень много че чего, скажем так. А, м, вот, поэтому. А, то есть вот такие вот, знаете, а, хобби всегда объединяют, да, но всегда по-разному, да. Какие-то немножечко полегче, как говорится, да, то, может, немножечко посложнее.
Мгм, м. Ага. Да-да. Мгм. Мгм.
Вот вам легко как-то заводить друзей, вот, э, ваше хобби?
А. С моим хобби относительно, да, наверное. Наверное, да.
Мгм. Мгм.
Ну, то есть, как-бы можно спокойно, да, завести себе друзей. Тут ничего такого прям жестокого, сложного нету на самом деле.
М-да. Мгм. Скорее, вопрос: хочешь ли ты, да, как говорится, <laughs> заводить друзей? Мгм.
Ну, там да. Там надо останавливаться, там надо постоянно как бы заводить какие-то определенные знакомства. Да, то есть это тут даже не в том, что хочешь или не хочешь, ну ну, то есть реально, да, ты будешь этим заниматься или не будешь этим заниматься, вот.
М-да. Мгм. Абсолютно. Мгм. Ну да, да. Я понимаю.
Как говорится. С кофем немножко посложнее просто потому, что там надо уже искать себе круг лю э, людей, которые этим занимаются, которые этим интересуются, что, в принципе, ну, как бы, м, немножко не из не из легкого такого дела.
М. Ну, и конечно, конечно. А, э, н ну, всё равно, я считаю, что есть любители, знаете, возможно, не на одном и том же уровне. Да?
Ну конечно, везде везде везде есть свои любители, есть везде свои энджойеры, как говорится. Да, это я согласен с вами.
Да. Поэтому, мне кажется, особенно сейчас, в мире глобализации, знаете, все ра разделяют какие-то интересы.
Мгм. Мгм. Мгм. Это точно, это точно.
Да, поэтому, а, я я бы сказал, что каждый должен, да, то есть, э Вот вы, э, экстраверт или интроверт?
Да-да. Ну, больше экстраверт.
Может, амбиверт? Мгм. М. Ну, пожалуйста, тогда, как говорится, вам еще более, вот ка легче, да, то есть, э, заводить друзей?
Наверное, наверное да.
То есть, получается, ну, а а, вы бы сказали, что у вас много хобби, или каких-то, вообще, интересах?
Я бы сказал бы то, что да, у меня достаточно много хобби.
Мгм. Пожалуйста, то есть, как говорится, на я я я это к чему спрашиваю, это то, что как говорится, чем больше у вас хобби, те тем больше, как говорится, э, вероятности, что вы, э, найдете се друзей, да, или найдете какие-то контакты.
Мгм. Мгм. Мгм мгм. Ну да, то есть как говорится, чем больше занимаешься всяким, тем больше и у тебя и круг общения. Так точно?
Мгм. Да-да. Я вот. Вот, я к этому веду. Мгм.
Так точно. Ну вот и всё. Понятное дело. А у вас, э, вашими хобби получается заводить друзей, или нет?
Абсолютно, абсолютно, знаете, говорится, а ну с музыкой, да, вот люблю музыку, знаете, всегда можно найти, э, людей, которые заинтересованы в такой же музыке, да, и тому подобное. Возможно, не всегда много, но, как бы, мне много и не надо.
Мгм. Мгм мгм. Мгм. Ну да-да-да. Чаще всего, на самом деле, многое не надо. Главное, чтобы хорошие друзья были и всё, остальное не важно.
Мне главное качество, чем количество. Мгм. Ну вот, поэтому.
Я с вами абсолютно в этом плане согласен, да.
Я вот так считаю, что, как говорится, э, лучше найти пару друзей да, которые как-то, м, разделяют твой интерес, чем вот
Мгм. Это же, получается, вот эта стандартная да поговорка, как говорится.
Количество, не качество. Качество, не количество. Мгм.
Вот именно, наоборот качество, а не количество. <chuckles>
Ну, вы вы же экстраверт. Вам, наверное, по-другому.
А Нет-нет, всё так же как у нормальных людей. Да, мгм.
Нет, да, всё-таки? М-да, как у нормальных людей. М, понятно.
М-да. Мгм.
Интересно, слушайте. Ам
Вот именно, да. Мне тоже очень интересно.
Мгм.
Мгм.
А, э экстраверты- ненормальные люди, что ли?
Да нет, абсолютно. Самые обычные, самые стандартные.
В том-то и дело. Мы просто неправильно, да, высказались, немного. Мгм.
Самые такие, да, как бы самые-самые.
Да, да. Просто вы нь вы неправильно это высказали. Понимаю, бывает. А, а вот как вы считаете, почему, э, к вашему мнению от общения, э, или общее, вот, увлечение помогает людям сближаться? То есть почему?
Мгм мгм. Ну как почему? Потому что это наше общее увлечение и нам интересно его обсуждать вместе, коллективненько, скажем так, да. Когда нас больше чем 1 человек, тут, как говорится- не зря же есть такая поговорка: "Одна голова хорошо, а две лучше". Правильно?
Мгм. М-да. Мгм. Абсолютно. Да, конечно, с вами согласен.
Абсолютно. А, к чему это получается у нас приводит? Так, это к та а, приводит к тому, что мы как бы мо можем приносить больше идей, привносить больше всякого интересного в это всё, что мы вот щас делаем, да, как бы. И и ну всё. Одни плюсы, всё только прекрасно, всё тока хорошее.
Мгм. М-да. Абсолютно. Конечно. Я бы еще, знаете, что сказал? То есть, ай а з зачастую одно хобби как-то предшествует другому, да. То есть вот вам нравится, м, к примеру, там, на велосипеде, да, кататься, ам, возможно, вам нравится природа, да?
Да. Мгм мгм. Ага. Мгм. Ну да. Конечно.
Э, как говорится, и и получается, уже что-то общее, то есть, э, это всё больше и больше о вас говорит. То есть, э, ль так ин интереснее, да, то есть и и легче друг друга узнавать, мне кажется, по по с по хобби.
Мгм мгм. Мгм мгм мгм. Конечно, да, я согласен. Э, я соглашусь с этим то, что легче узнавать да, и как бы с этим делом и работать тоже намного интереснее, это точно.
Мгм. Мгм.
Говорит-то.
М-да.
Ну, а, если так ещё посмотреть, да, например, вот у вас было всё-таки к какое-то такое любимое хобби, благодаря к которому вы познакомились с кем-то интересным?
М-да, ага. М. Да-да-да. Было, было такое. До сих пор есть, в принципе, знаете. А, к примеру, м, у меня было хобби, ам
Мгм.
я ходил на это Уроки IT.
Прекрасно. Мгм.
И, знаете же, очень много интересных людей в этой сфере, да, то есть у каждого своё какое-то направление, а, получается. И вот и мне п по моему направлению было очень интересно, то есть всегда узнать
Мгм. Мгм. Мгм. Конечно. И что же, что же вы там интересного узнали для себя?
й людей. Очень много чего. Очень много чего. А, как говорится, каждый найдёт для себя что-то интересное. Вот вы интересуетесь?
Мгм. Мгм. Понятно. Вы Чем?
IT.
Не очень, не очень, если честно. Наверно, надо было бы побольше, но это уже, как говорится, моя жизненная проблема.
М. Жалко, жалк Ну ничего. Как говорится, нь нь не все, а, как гов эти, да, технари, а, и гуманитарии существуют, как говорится.
М. Предположим.
Да.
Предположим.
Ну предположим, предположим.
Мгм.
М-да, да.
Ну да, это вот такая интересная вещь в жизни. Да, м, очень интересная вещь в жизни. Я согласен вместе с вами на этот счет вот, как говорится. У меня, например, это было, я вот ходил на уроки, короче говоря, вязания, а потом параллельно еще и пения Да, мгм.
Мгм. М-да. Мгм. Мгм. Да. Вязание? Что вы? И как, э, как вы вязали?
Э. Так себе, если честно. Но было очень приятно проводить время с и интересными, как говорится, людьми. Тем более, знаете, вот старшее поколение, оно такое прям интересненькое. Вот особенно для меня, например, оно было таким каким-то прикольным. Эм, как говорится, т всякие бабулечки, дедулечки, с ними познакомишься, а они все такие приятненькие. Ну просто прекрасное на прекрасном, знаете? Просто прекрасное на прекрасном.
Э, ну, а чем? Конечно. М. М-да. Я вас абсолютно понимаю. А вы знаете, я тоже очень люблю, а, ве вязать. Како какой метод вы использовали?
Крючком.
Крючком? И и как вы крючком вязали?
Мгм. Отлично. Просто отлично.
Да, но, видимо, вы тогда, н, глубоко как-то не заходили, да? Или как вы, на любительском каком-то?
Ага. Мгм. Конечно, да, мгм. Я ж вам вроде бы вам сказал изначально, то что у меня не очень хорошо получалось с этим делом.
Да.
Да!
<scoffs>
Что я могу еще сказать вам, мой дорогой товарищ?
Припоминаю.
Припоминайте! Но это очень хорошо то, что вы припоминаете, потому что, если бы не припоминали, это было бы немножечко жестоко, да как бы жалко, так как бы некрасиво.
Надо помнить. М, почему? Н нет, абсолютно нормально. Как говорится, знаете, у у у всех свои какие-то возможности, поэтому не нужно, как говорится, быть эйблистом, да. А, вот. Поэтому и абсолютная норма, такой же человек, как и все другие.
Мгм мгм. Ага, ага, мгм. Мгм. Понятно. Понятно, понимаю понимаю.
Мгм.
Но если так посмотреть, вот, по вашему мнению, да, как бы, вот, э, или, ну, не не то чтобы по вашему мнению, а вот, э, были ли у вас какие-то такие необычные или неожиданные знакомства благодаря каким-то таким, может быть, либо не самым стандартным и и у увлечениям или вообще про просто такое, знаете
М-да. Мгм. Что-то такое необыденное?
Ну, что-то необыденное, да. Либо человек был необиден необыденный, либо интерес был у вас необыденный.
Мгм, мгм. Интересно, интересно, слушайте, я, наверное, увлекался, а, знаете, к примеру, эм э, китайским.
Отлично! Китайский, ну, не знаю, имеется в виду, почему это необычно?
Н-да. Языком. А, ну, для меня было не на это же давно.
А, языком? Мгм. Понятно.
Н-да. Ну давно просто увлекался, когда еще непопулярно.
Не, ну эт эт это меняет, да. Это очень сильно меняет всю картину, потому что если это вы именно китайским языком, а, и интересовались, тогда да, конечно, это очень интересно там посмотреть. А ш ш что именно, как у вас как у вас успехи с этим?
Да. А, всё было прекрасно.
Ага. И как? У умеете разговаривать на китайском?
До сих пор. Могу, да.
Можете, умеете, практикуете, да?
Умею, практикую, да, как говорится.
Я за вас просто счастлив! Ну, это, э, вообще, это язык будущего. Не зря же говорят, да, то что это язык будущего. Вы согласны?
Н-да. Язык будущего, возможно, не знаю, если честно, говорится. Если это язык будущего, то я, как говорится, уже готов к будущему. Мгм. М-да, как говорится, э, да, уже воору вооружен, да. А вы как, готовы к будущему?
То есть вы уже в будущем, да, вы уже подготовленный человек. Вау! Вау! А, нет, если честно, не очень, вот, к сожалению, не очень. Мгм.
Жалко, жалко, очень жалко. А надо, надо потихоньку готовиться.
Мгм мгм. Ну да, наверное, надо потихоньку готовиться. Ну ну, а, ну а что поделаешь, да, как бы? Это очень такая, как бы, ну сложная сложность, я б сказал бы.
Мгм. М.
Мгм.
Ну ничего, со временем, как бы, и вы к этому придёте. Я, м, говорится, тоже было нелегко.
Мгм.
Да, то есть, э, но почему бы и нет? Э, со временем учишься.
Мгм, но всё-таки учишься, да, со временем?
Со временем да. Я считаю, что учишься. Ну не знаю, у каждого св по-своему. А, а вот бывали ли у вас во коко какие необычные моменты, да, а, к к вот как у вас? То есть у меня вот китайский, а у вас что?
Мгм. Мгм. Мгм. Да, какие? Мгм. Ну у меня вот китайский, и китайский. Вз у вас, точнее говоря, китайский, и китайский, а у меня чё еще? Я не знаю. У меня почти все такие, а, моменты обычные, если честно.
У вас ничего интересного не было? То есть, э, ну почему, может, что-то было всё-таки, знаете, вот вязание уже в принципе очень интересно.
Мгм. Ну, вязание реально очень интересное дело, я с вами согласен. Но оно тоже же ведь очень обычное такое, как бы, э, интерес такой сам по себе весьма <grunts> как бы, ну, ра <grunts> он доступный, то есть. Везде оно, в принципе, есть, везде люди вязали, как говорится. Без этого никуда не пойдешь.
Мгм. Мгм. М, мгм. Понятно. Ну, почему, почему всё-таки, как говорится, м на пользу как-то вам пошло всё-таки как-то, э, вязание?
Ну конечно, конечно, вы что. Это, э, усидчивость, это ещё куча других вещей, да.
Усидчивость, мгм, да, интересно. А э э, да, ну, понятно, это хорошо. Знаете, всё-таки любое хобби, м, оно, э, чему-то то да учит, да, там. Оно и друзей может найти, и просто, как говорится, себя понять получше, да. Мне кажется, у как говорится, каждый найдет, э, в к любом хобби
Вот-вот, такие дела. Мгм мгм мгм. Вот именно, вот именно, да. Что-то своё обязательно, да. Ну то есть, тут еще получается такая важная вещь для меня, то, что лучше стоит заниматься, экспериментировать разными хобби, и для себя уже потом там что-то ты обязательно найдёшь. А оно что-нибудь да придёт, и обязательно что-то хорошее, правильно?
Мгм. Конечно, конечно, надо. Я с вами согласен. Именно, именно. Да, говорится.
Правильно! Ну всё тогда тогда <clears throat> большое вам спасибо! Удачи с вашими хобби! Надеюсь, как говорится, всё будет отлично. Всё.
Тот, кто т Н-да. И вам большое спасибо.